Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой, м, вопрос к вам есть интересный. Ам, вот, э, как вы вообще, скажем, давайте так, не побоюсь этого громкого слова, пропагандируете, распространяете и убеждаете вообще своих близких и друзей, что настало время вообще, а, есть полезную пищу.
Сейчас я вам всё расскажу. Ну, во-первых, у меня недавно были проблемы с пищеварением, то есть мне поставили диагноз гастрит, то есть для меня это актуально. И мне запретили много всего, то есть мне прописали, можно так сказать
Мгм. Да, там при гастрите почти вообще всё, да, кажется, запрещают.
Нет, мне прописали, можно так сказать, диету, но не такую, что прям вот чего-то нельзя. Но мне, например, запретили есть фастфуд, очень острое, естественно, запретили алкоголь. Сказа да, сказали, лучше не употреблять глютен, лактозу. И
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, абсолютно да. Мгм. Ух ты.
Что?
У ух ты, говорю, ух ты, глютен, лактоза- это уже как бы такой список, э, скажем, диетарный, которые много чего убирают. Ну, у меня тоже есть некоторые проблемы с ЖКТ, э, из-за которых у меня тоже такой вот список продуктов, которые нельзя кушать, он тоже, э, длинненький. Я я я понимаю, о чем вы. Поэтому говорю, просто когда говорят уже глютен
Ну вот, видите, у вас так же. Поэтому я теперь и всех своих близких тоже говорю: "Если не хотите проблем, то есть, э, тоже следите за своим питанием".
Не, ну, конечно, да. Я думаю, то, что вот мы м По крайней мере, я лично вот позабыл вообще вот эту вот свою культуру супов и супоедства. А, почему я вообще а, необходимо просто, вот просто обязан вообще вернуться, по идее.
Мгм. А вы любите, да, супы?
Ну, я любил эти супы, да. Мама всегда готовила, например. Щас то, что я постоянно путешествую, работаю где-то в международных, да, там, как говорится, а
Я, кстати, тоже люблю, особенно пюре, супы-пюре.
М, крем-суп имеете в виду вы, да? Мгм, мгм.
Да-да-да. Овощные там всякие люблю, особенно из тыквы- мой любимый.
Мгм. Да, крем-суп из тыквы, и вот томатный крем-суп, а грибные какие-нибудь такие супчики. Ну и
Мгм. Грибной тоже обожаю. Да, мой любимый тоже один из.
Ну, крем-суп мне тоже нравится, но я во м, почему-то больше, я не знаю, настолько сильно уже, наверное, это в меня как-то вот в внушили мне это. Или это реально так есть, но я вот прям чувствую себя так хорошо после хорошего такого, знаете, нежирного, но хорошенького такого бульончика какого-нибудь.
А ещё, знаете, сейчас полезный, говорят, очень костный бульон.
Ну, костные бульоны, я о них и говорю, да.
Его там же как-то варить надо, ну, если вы сами варите, 6, 8, 10 часов, я не знаю, да.
А, да, 3, 2 часа, 4 часа достаточно, да.
три два, да? А я думала, дь ре реально целый день. <chuckles>
Не, ну там, знаете, это уже как вы сами хотите, просто 4 часа там, м, даже больше 4 часов варить- это вообще, э, в каком чане вы там готовите, на кого, на сколько? Там же всё выварится. Там же ничего не останется.
Дак вот, там и нужен, чтобы вот этот из костей вываривался.
Э, я имею в виду, вода, пар, просто всё. Там там супа не останется.
А, ну, там-то я, кстати, не знаю, как его готовят. Может, подбавлять нужно водицы?
Вот. Ду, я не знаю, честно сказать. Э, для меня это как-то, э, эм, б бошку щас себе так немножко почесываю, думаю: "Нет, это немножечко перебор". А, я знаю то, что мясо можно так долго томить, это да. Э, но там оно делается как бы в определенных температурах и, ну, бла-бла-бла, это р бы, да, как бы.
<chuckles> Мгм.
А, вот, э, например, с супами. Да, блин. Там овощи, мясо, кости раз заре там, типа, м, м, п заготовить. В духовочку просто, чтобы слегка их вот так вот поджарить под масличком или без масличка, в зависимости от того, насколько здорово мы говорим, да?
Мгм.
И о, м, значит: вода, суп, специи. Всё пусть варится часик, 2 часика, 3 часика. О, причем ничем не бурлить, чтобы оно прям там 1 раз чуть-чуть должно побурлить и потом просто вот, э, навариваться, так скажем. Там потом такая
Мгм. Нужно, может, попробовать приготовить. Я не очень хорошо готовлю, поэтому я обычно всё заказываю и покупаю.
Мгм мгм. Ну, я вот именно из-за того, что
А вы, кстати, придерживаетесь здорового питания? Что вы не едите, например?
Ну, й Я стараюсь, значится, щас ну, это именно не из-за здорового какого-то питания или еще чего-то, а больше просто как выбор из раздела: "А давайте меньше творить зла планете"- э, меньше потреблять мяса.
Мгм. Мгм. А, вы, то есть, вегетарианец или просто ограничиваете?
Ну, просто ограничиваю, да, то есть я вообще-то как-то для себя так понял то, что без мяса я на самом деле не очень могу. <laughs>
Ой, я тоже не могу, кстати.
Да. Я не могу, то есть, если шашлычки машлычки, да. Но вот в ежедневной такой, да как бы, о, м, скажем
Мгм. Меньше стали употреблять.
Очень сильно стараюсь меньше употреблять. Да, то есть с с красного мяса на белое, если с мя с белого там, наверное, рыбу. Если рыбы нету, то лучше вообще просто какое-нибудь нормальное овощное рагу сделать, но, э, я всё равно потом остаюсь немножко голодный.
Мгм. Я вот тоже без мяса не не могу, кстати. Как раз я недавно сдавала анализы, и у меня был очень низкий ферритин железа, и мне, наоборот, врач сказал побольше мяса.
Мгм. А, да, это значит вам красное мясо, вино, но вам вино нельзя, так что красное мясо, м. Чё еще там обычно поднимает железо? Там же можно, в принципе, еще и эти саплименты, как бы, э, принимать.
Мгм. Да-да, мне тоже выписали, как бы, но сказали, что мясо всё равно нужно употреблять.
Мгм. Ну вот, пожалуйста, как бы. Это в конце-то концов
Но, хотя я тоже люблю животных, и мне как-то вот от этого тоже не очень хорошо.
Да тут как-то даже не совсем в этом, м, не знаю, у меня эта моральная дилемма уже давным-давно решена. Э, я для себя так понял то, что в конце-то концов мы уже
Мгм. У меня также.
так долго живем как как вид, как человечество, да, и потребление мяса было всегда с нами, можно сказать. Но как тока вообще жареное мясо у нас в жизни появилось после появления огня, да, мы только тогда, по крайней мере по историческим таким понятиям, начали быстро развиваться в плане мозга и всего остального.
Мгм. Да, да, так и есть.
Ну вот. Так что от этого щас просто
Всё равно, мне кажется, мясо нужно есть хотя бы в небольших количествах, но нужно.
Ну вот как-то вот, э, б чтобы просто постоянно, как говорится, ни не зажираться, да, н я стараюсь, э, э, м, как-то ограничивать себя в этом деле. А так вот, например, из здоровых таких замашек это что? Э, м, какое-никако
Сахар, может, ограничиваете, нет?
ограничение сахара, верно. Э и нь минус газировки. Но я, конечно всё равно иногда ею грешу редко-редко.
Я так же. Любите, да, "Кока-Колы" <chuckles> попить?
Конечно, это же такая сахарная бомба, как же без неё не жить?
А как вы считаете, какая лучше? Которая с сахаром или которая вот, э, "Лайт зиро", или как она называ?
Я думаю то, что это зависит от того, в каком вот, в какой позиции вы находитесь. Если у вас есть какие-то предрасположенности к диабету, и вам вот прямо б необходимо что-то такое сладкое выпить, то, конечно же, лучше пить, э, вот эту вот лайт и шугар зиро, да, то есть бессахарную. Но мое личное мнение, лучше пить с сахаром, потому что в этот к сахарозаменитель
Мгм. Я, кстати, также думаю, потому что некоторые говорят, она еще вреднее.
она еще вреднее в плане того, что она более такая канцерогенная, насколько я понял. А
Да-да-да, там какой-то ингредиент, э, аспартан, он вроде очень вредный.
Но это и есть сам подсластитель. Он он и есть сам То есть, это и к как как сказать да, типа э это и есть, короче, самый основной, э, а, м, <tsk> элемент подсластителя. То есть, это он и есть основных, 100 он.
Да-да. Его, кстати, э, кладут сейчас даже в в а-ля полезное питание, я вижу у нас.
А то, как он Но это типа да, чтоб без сахара было, без всякого такого. Но аспартам он да, конечно, как подсластитель, мне он очень сильно не нравится.
Обман какой-то, мне кажется, здесь небольшой.
Надо вообще-то посидеть немножечко, всякие исследования почитать, насколько вообще вред этого аспартама правда или неправда, да?
Да, но там тоже как-то непонятно, потому что некоторые говорят, что это специальной компании заказывают вот эти исследования сами. То есть кто-то говорит, что это правда. То есть там непонятно всё, так я читала, но кто знает, может, это действительно под заказ статья, может это правда статья.
Что бы Мгм. Мгм. Ну вот поэтому надо, я думаю, реально вот копать самому, потому что то, что всплывает вот в такое медийное пространство, оно и вправду может быть достаточно даже быть таким проплаченным.
М-да. Тем более там столько денег в этом завязано. Всё может быть.
Ну да. Но если прям так сильно не залезать, да, вот скажем, в эти теории заговора, а вернуться просто к брокколи.
<chuckles> Да. А вы, кстати, не слышали, что сейчас говорят? Фрукты и овощи тоже обрабатывают какими-то химикатами, чтобы они лучше сохранялись?
Вот вам Ну Яблоко покрывают воском, но это уже давным-давно такое делаю.
Да, яблоко, вот. Некоторые люди же едят с кожурой, говорят, что там еще вреднее. То есть, кто-то думает: "Ой, я ем там фрукт или овощ, а там всё обработанное".
Мгм. Мгм. Ну, н может быть, честно сказать, я не могу, м, за химикаты. Но я думаю, то, что в зависимости это в каком регионе вы живете. То есть если, например, в европейских регионах, то тут нав вот с такими вещами, особенно за пищевую безопасность, отвечают вроде бы достаточно серьезно.
Верите в такое? Нет? Ну да, наверно. Но, кстати, э, действительно, несколько раз брала даже то же яблоко в обычном супермаркете, и оно у меня могло храниться дома, там, я не знаю, недели 2, и такое же красивое оно и было. А когда я беру в экомагазине, то действительно быстро оно гниет.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, это важно.
Мне кажется, такое есть.
Может быть, потому что яблоки очень даже популярно, например, покрывать воском или маслом
Да-да, что-то такое.
А, масло не обязательно должно быть какое-нибудь ужасное. Обычное подсолнечное тоже пойдет, просто помазать, чтобы оно сохраняло влагу в себе. И всё. И это вот, как бы, такой секрет. Оно, кстати говоря, тоже очень, э, знаете, такой, а, подсолнечный пример масло, если обмазывать, то это такой, скажем, биобезопасный метод. Просто воск дешевле.
Мгм. Мгм. Надо попробовать, кстати. А я теперь просто кожуру срезаю, не знаю, поможет, нет?
Ну, м, поможет не съесть это дело? Мне кажется, да. Почему бы нет? То тоже хороший от вариант.
Всё срезаю, что можно срезать, огурцы срезаю, э, груши срезаю, персики- всё теперь срезаю. Хотя раньше я любила с кожурой.
Мгм. Мгм. Ну я до сих пор, да, лю люблю с кожурой кушать всё, что есть особ Я щас просто думаю: "Вот яблоко без кожуры кушать для меня это как-то ме"
Ну вот, посмотрите. Намажут вам чем-нибудь, там, глицеринчиком или еще чем-нибудь. И неизвестно ещё, полезно или нет.
Скучно. Подумаю. Ну это точно, это точно. А вы, кстати говоря, занимаетесь там лимитированием калорий и всякими такими делами?
Нет, таким не занимаюсь, нет. А вы?
Мгм. А, м, я бы не сказал бы, что я занимаюсь лимитированием калорий или даже каким-то подсчетом калорий. Я вообще, в принципе, как-то даже и не сильно закапывался, короче, в эту тему. Но общую теорию понял, что надо жрать столько, сколько ты за сегодняшний день сможешь потратить своим телом. Как энергию. То есть если ты сидишь весь день за компом
Мгм. Мгм. Ну да.
и не двигаешься а, то надо есть что-то максимально легкое.
Да. А я, кстати, ещё не ем после 6.
Ну, поэтому эт М, хороший выбор. У меня всегда ночной дожор.
А, вот так, да. А нет, а я, наоборот, после 6 не ем, и завтрак у меня только где-то в 9 утра. То есть я долго не ем.
Мгм, ну, у вас получается, это, как это называется, а, щас очень-очень популярная тема становится, это, э, интервальное голодание, да, вот это вот. Ну, не знаю.
Да, да, интерва интервальные голодания. Вы не пробовали, не хотите? Говорят, очень полезно, кстати.
Да, я даже не знаю, оно вот полезно, не полезно. Я, честно сказать, может быть, и полезно, может быть, и нет, <chuckles> но мы, на
Почитайте, посмотрите, очень много людей теперь его пропагандируют.
Обязательно. Да, я тоже очень часто везде это слышал. Мне просто реально интересно, это правда или нет, но с точки зрения такой какой-то логики и истории, я думаю, может быть, это реально на нас как-то влияет, потому что мы сами по себе почти всегда были голодные, то в древности. Ну, я имею в виду, когда, м, у нас было такое огромная доступность к еде постоянно, чтобы мы могли есть. Мы, может быть, дай боже, 1 раз в день кушали.
Да. Мгм. Ну, нет, 1- это уж, конечно, уж совсем мало. А, кстати, вы пьёте много воды или мало? Как вы с водой?
Ну да. О, я водохлёб. Я
А, ну, видите, вот уже полезная привычка, а я вот не могу почему-то очень много пить. Мне все говорят, и врачи: "Пей больше, пей больше, ты мало пьешь". Не знаю, как себя заставить.
Ну, я как могу сделать? Я могу как вам, точнее говоря, посоветовать? А если вы любите газировку, берите обычную газировку или Soda Stream купите себе вот эту штучку. М, а, там единственное, тока вред- это если вы прям долго во рту будете держать, и зубам это вредно обычно. А так никакого другого вреда в этом нету. Или, например, добавляйте Вот, кстати, очень полезно для ЖКТ- это мята. Можно туда кинуть мяту
Мгм. Мгм. А мяту я и так везде, и в чае, везде её, да-да-да. Я обожаю, кстати, да, мяту.
О, обязательно обязательно. У меня тоже, я вот, э Понапокупал кустов мяты, тоже ку везде, как говорится, закидываю. Э, лимончиком можно, можно, можно слегка подсластить, если хотите, эту водичку, но вообще как бы не рекомендуется, но, ам.
Нет, да, лучше, наверное, воду с лимоном, тоже пополезнее будет.
Просто, да, вот и во вода, господи, вода, лимон, мята. Всё прекрасно. Тока с лимоном не перебарщивайте, потому что кислотность может поднять та очень
А, да, там, да, кстати, тоже нужно следить.
Тут да, тут как бы балансировать с этим делом нужно очень осторожно, но просто, как говорится, в целом-общем стараться кушать здоровую пищу, не налегать и вообще спортом иногда заниматься, двигаться. Если ты не двигаешься, то всё равно разваливаться будешь, хоть ты там кушай самую наиполезнейшую еду в мире.
Мгм. Да, так и есть.
Это да. Но это вот было очень интересно с вами обсудить. Э, большое спасибо вам.
Да и вам большое спасибо. Было очень интересно. До свидания.
До свидания.